ครับ อ้อ เป็นคนที่ชอบทำขนมใช่ไหมครับ?
ใช่ ใช่ค่ะ ก็คือเหมือน เหมือน ด้วยความที่ จริง ๆ เนี่ย พื้นเพอะค่ะ คุณแม่เขาเป็นคนชอบทำขนม แล้วก็ อุปกรณ์ของเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลย แล้วพอ พอเหมือนเราเห็น บางทีเราก็ อะ ลองหัดทำดูก็ได้ แล้วเรา เรารู้สึกว่าการทำขนมอะค่ะ ทำให้เราเนี่ยได้ค่อย ๆ ใช้สมาธิ ต้องค่อย ๆ ทำอย่างใจเย็น มันทำให้เราเหมือนแบบว่า มีสมาธิมากขึ้น แล้วก็เหมือนอารมณ์ดีขึ้นด้วยอะค่ะ ในบางครั้งเนี่ย
อือฮึ อืม อือฮึ อืม อา เข้าใจเลยครับ เพราะว่า เอ่อ เหมือน มันเหมือนด้วยความที่แบบเป็นการฝึกของคุณด้วยแหละเนาะ จากการเห็นอุปกรณ์ที่ อ่า คุณแม่เนาะชอบทำขนมมะอะ มันก็เลยทำให้เราอะอยากรู้หรืออยากลอง พอเหมือนเราอยาก เราลองทำอะไรใหม่ ๆ อะ เออ มันก็อาจจะมีในเรื่องของ อา ความสุขหรือความตื่นเต้นอะเนาะ ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเครียดอะครับ อืม ถ้าพูดถึงเรื่องขนมเนี่ย ก็อยากจะถามหน่อยสิครับว่า ความสุขอะครับมัน มันอยู่ ตั้งแต่เราเริ่มทำเลยไหม? หรือแบบว่ามันหมดไปตอนไหนอะครับ? แบบจนกระทั่งเขาเรียกว่าถึงช่วงล้างไหม? อันนี้คืออยากรู้ ล้างเก็บอุปกรณ์ยังมีความสุขอยู่ไหม? <laughs>
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่เลยค่ะ อ๋อ อา ถ้า ถ้า ถ้า ถ้า ถ้า ถ้า ถ้าคือแบบตั้งแต่เริ่มทำอะค่ะ จน จนถึงทำเสร็จเนี่ย ก็คือความสุขนะคะ เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนล้างค่ะ เราให้แฟน ล้าง เราก็ไม่ได้เครียด ให้หน้าที่เครียดเป็นของทางคุณ แฟนไปค่ะ
<chuckles> อา อะฮะ <chuckles> อ้อ ครับ โอเค ฉะนั้นน่าจะ อืม อันนั้นน่าจะมี <chuckles> ส แสดงว่า อ่า ตั้งแต่ต้นเนาะ จนจบกระบวนการการทำขนมของคุณเนี่ย อ่า คุณไม่เครียดเลยละกัน <chuckles> อืม
<chuckles> ค่ะ ใช่ค่ะ ก็เพราะว่าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เครียดค่ะ <laughs>
อ๋อ ก็เป็นเรื่องราวที่ อ่า โอเคเป็น อ่า ต้อง ขอบคุณมากเลยที่แบบ อ่า มีการมาแชร์ให้ฟังนะครับ เออ ว่าคุณ เอ่อ คลายเครียดได้ยังไงนะครับ ขอบคุณมากเลยครับ
ค่ะ โอ้ ยินดีมากเลยค่ะ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ